हुँ, ये सही कह रहे हैं आप न और देखिए एक ये भी किसम के लोग होते हैं जो अ, मज़ाक उड़ाते हैं और अगर कोई व्यक्ति आपका मज़ाक उड़ा रहा है, आप ना आप अगर कोई भी भावनाएँ व्यक्त करते हैं अपनी, तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्तियों से हमें अ, दूर हो जाना ही ज़्यादा सही है। आपको नहीं लगता कि अगर देखिए आज के समाज में भी अगर आपको आपका मजाक उड़ाया जा रहा है तो ये अ, स्वीकार नहीं होना चाहिए?
हुँ, हुँ। सही बात है। ना। अच्छा। दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही। बिल्कुल। नहीं, अ, नहीं, नहीं, दूरी बना लेनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। नहीं, आपने जो बोला मैं बिल्कुल सहमत हूँ लेकिन मेरा ऐसा भी मानना है कि जैसे कि सभी लोगों से हम दूरी नहीं बना सकते। अगर वो इंसान मेरे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है और वो अगर इंसान ज़रूरी ना होके भी बहुत ज़रूरी बात कर रहा है जिसको नहीं बोलना चाहिए, सबका एक-एक ख वो होता है कि आपको अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो आपको पता ही है वो कौन दे सकता है, सबको ही नहीं कि आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपको हर चीज़ का गलत-सही का मतलब आपको लेसन दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला कि ऐसे लोगों से और कभी-कभी आस-पास में भी बहुत लोग होते हैं जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक होते हैं, जो आपका जो एक मानसिक उम, मतलब जो एक स अ, स हेल्थ है स मेंटल हेल्थ है उसको बहुत ख़राब करते हैं वो लोग, इन सब चीज़ों के इन सब बातों से। तो मेरा आप के बात से बिल्कुल सहमत हूँ, दूर रहना चाहिए और जब कोई गलतफ़हमी अपनों के साथ बन रही है तो मेरा ऐसा मानना है कि बैठ के एक-एक बात को आप स सही सो समझना चाहिए, समझाना चाहिए, सुलझाना चाहिए। आपको जहाँ गलतफ़हमी महसूस हुई, वहाँ पे दूर करनी चाहिए।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। सही कह रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बाकी अ, ये तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि बातें होते रहेगी लेकिन आपसे ना बात करके मुझे काफ़ी आनंद आया और एक बहुत अच्छा एक अनुभव हुआ और आशा है मेरी आपसे बात ऐसे ही होते रहे। अभी के लिए ध्यान रखिए, चलिए धन्यवाद।
बिल्क बिल्कुल, बिल्कु